À, dạo gần này thì công việc của mình nó cũng khá là bận rộn á, và dường như là, kiểu như là, một ngày thì mình dành khá nhiều thời gian cho công việc nè. À, chắc là một ngày, ờ, sau khi đi làm 8 tiếng ở công ty thì mình cũng có rất nhiều thứ để mà mình có thể, ờ, phải xử lý ở nhà rồi mình phải mang việc về nhà nữa, tại vì cũng cuối năm rồi, ờ, mọi công ty thì cũng có khá là nhiều kế hoạch mà, gọi là, gấp rút để mà chuẩn bị cho tổng kết cuối năm rồi là, kế hoạch cho năm mới này, thì đó. Ừm, thì, ờ, thì đó công việc nó chiếm á, khá là nhiều thời gian hàng ngày của mình và mình không biết cách nào để mà mình có thể, gọi là, cân bằng giữa cái việc cá nhân, giữa cái công việc ở công ty nữa. Và thường thì, ờ, để mà hoàn thành công việc trong công ty á, thì mình phải, ơ, bỏ qua đi những cái việc cá nhân như là tập thể dục hay là đi bộ chẳng hạn, ờ, thì như vậy thì, ờ, mình thấy là dạo gần đây thì sức khỏe của mình nó cũng, ờ, đi xuống rất nhiều và, ờ, công việc nó cũng stress nữa và cái thói quen khó duy trì tập thể dục á, nó làm cho cơ thể mình cũng yếu đi khá là nhiều. Thì, ờ, mình cũng rất là muốn để mà làm sao cho mình có thể, ờ, cân bằng được cái việc làm việc trên công ty và cũng như là có thể dành thời gian để mà mình có thể tập thể dục. Thì không biết là bạn có cách nào để mà mình có thể, kiểu như là, ờ, dù công việc bận rộn nhưng mà mình có thể tập thể dục được hàng tuần hông ha?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. À, ô kê, mình đã hiểu được cái hoàn cảnh của bạn rồi nè, thực ra thì đúng là cái giai đoạn nước rút cuối năm này á, ai cũng bận rộn cả thôi, và mình biết là cũng có rất là nhiều các cái công ty á, vì đặc thù công việc nên là cũng phải tăng ca, cũng như là làm thêm giờ, cũng như là phải, à, làm việc rất là nhiều vào cái giai đoạn cuối năm này, và, ừm, cái việc mà khi mà công việc áp lực như vậy á, thì cũng khó để mà có thể dành thời gian cho bản thân nữa. Ờ, cái việc mà không tập thể dục á, nó cũng khá là phổ biến đối với các bạn trẻ ngày nay, đặc biệt là những người mà chạy theo công việc và có những cái khối lượng công việc rất là áp lực ha, thì mình hoàn toàn có thể hiểu được cái tình trạng của bạn hiện tại. Ừm, ờ, đúng là không khi mà không thực hiện những cái bài thể dục tại nhà hàng ngày á, thì cũng có thể khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hơn nữa thì khối lượng công việc nhiều thì cũng khiến cho mình cảm thấy căng thẳng về đầu óc nữa ha. Thế thì mình muốn hỏi thêm là hiện tại thì cái lịch làm việc của bạn như thế nào vậy? Bạn có làm giờ cố định vào hành chính không hay là cái công việc của bạn nó, ừm, nó kiểu linh động, phụ thuộc vào cái khối lượng công việc ha?
Ừm, chính xác. Ừm. Ừm, đúng rồi nè. À. À, thì cái công việc của mình thì, ờ, nó cũng khá là linh động, mình có thể làm việc tại nhà hoặc là mình có thể, ơ, lên công ty để mà, kiểu như là, cũng chỉ để gặp gỡ mọi người rồi là hợp các kiểu, thôi. Còn những công việc chính thì mình hay làm ở nhà và cái lịch thì nó cũng không có cố định đâu, kiểu như là, cái khối lượng công việc đó mình được sếp giao rồi là có, ờ, mình sẽ có kế hạch này rồi đó, xì ngày bao nhiêu sẽ hoàn thành cái gì, cái gì đó thì mình sẽ, ờ, cố gắng để mà mình theo kịp được tất cả mọi thứ, ờ, deadline, các kiểu, để mà có thể hoàn thành tốt được công việc của mình. Đó thì thì mặc dù là nó có thể làm việc ở nhiều nơi nhưng mà thực sự thì, ờ, cái thời gian dành cho bản thân thì nó hông hông có nhiều đâu, tại vì đa số suốt ngày phải xử lý công việc thì cứ phải ngồi ở bàn làm việc suốt thôi.
Ừm. Ừm, đồng ý. À. Ừm, tức là cái công việc của bạn thì nó cũng không có thực sự gò bó về thời gian, tuy nhiên là bạn cũng phải dành rất là nhiều thời gian cho cái công việc đó và khiến cho bạn khó có thể dành ra một cái khoảng thời gian nào đó để mà tập thể dục ha? Thế thì cái rào cản chính ở đây là gì vậy bạn? Kiểu như là, bạn bị thiếu thời gian, đúng không? Hay là cái việc mà bạn phải mang công việc về nhà, rồi rồi là cái công việc của bạn khó để có thể, kiểu, dành ra khoảng mươi mười lăm phút, ừm, mỗi một buổi?
Đó, đó. Ừm, để mà nói cái rào cản chính, thì, à, như hồi nãy giờ mình chia sẻ, thì chắc là cái cái thời gian, cái việc thiếu thời gian á. Ờ, tại vì công việc thì bận rộn mà, thì cũng hông có nhiều thời gian để mà, kiểu như là, đi ra phòng gym, hay là, ờ, đi ra những cái nơi để mà mình có thể công viên, hay là mình có thể chạy bộ, hay đi bộ được á. Thì đó, ờ, khá là thiếu thời gian nè, rồi là đôi khi mình có mình làm xong rồi mình còn phải làm việc nhà đồ nữa. Đó, thì mình làm việc nhà, rồi phải dọn dẹp phòng ốc các kiểu rồi, ờ, tại vì mình cũng phải, a, gọi là, ở chung với mọi người mà, mình cũng phải, a, cống hiến gì đó, nếu hông thì ừ, cống hiến gì đó ừm, nếu không thì dễ bị, ờ, kiểu như là, cá biệt trong cái phòng đó đúng rồi, ờ. Đó, đó thì
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, chính xác, ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi, mình hoàn toàn có thể hiểu. Ừm. Cô lập á. <laughs> Ừm, đấy là trách nhiệm chung mà ừm, đúng rồi, khi mà bạn ở chung với ai thì bạn cũng phải có những cái trách nhiệm vì trong việc nhà chứ, đúng không? Ví dụ, ai nấu cơm rồi thì mình cũng phải rửa bát ha. Ờ, thì đúng là cái vấn đề thiếu thời gian là cái vấn đề mà nan giải nhất luôn đó. Vì là chúng ta vừa phải hoàn thành công việc này, nhưng mà lại vừa có những cái nhu cầu cá nhân mà bắt buộc phải đáp ứng nữa. Ừm, giá như mà một ngày có nhiều hơn 24 giờ ha. Ờ, vậy thì bây giờ mình cũng hỏi bạn là cái mục tiêu sức khỏe mà bạn quan tâm nhất là gì đây? Kiểu như là, bạn muốn tập trung vào sức khỏe thể chất, như là, ừm, ưu tiên là dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để mà tập thể dục như là chạy bộ này, hay là bạn muốn giảm stress về sức khỏe tinh thần nhiều hơn?
Ừm. Ừm xác. Ừm, đúng như vậy đó. Ờ, cái mục tiêu mà mình thấy mọi người hiện tại đang hướng đến và đối với mình luôn á, là, kiểu như là, ờ, không phải là sống lâu mà là, kiểu như, cái chất lượng cái cuộc sống của mình á. Kiểu như là, ừm, mình hằng ngày là phải năng lượng, phải sống lành mạnh này, để sao cho cho mình cũng lo cho sức khỏe sau này nữa, kiểu như là, mình cũng sợ một ngày nào đó mà mình, ờ, bị gì thì mình phải nằm trên giường bệnh nào đó. Thì mình nghĩ thì mình nghĩ mục tiêu xuất hiện đó là mình cố gắng để làm sao cho mình duy trì cái sức khỏe để mà mình có thể đi được cái đường dài và có cái chất lượng cuộc sống và cái chất lượng sức khỏe nó luôn luôn ổn định, nó không bị gặp quá nhiều biến cố về cái sức khỏe đó. Thì mình nghĩ đó là cái cái mục tiêu xuất khỏe hiện tại của mình quan tâm nhất.
<laughs> Ừm. Ừm. Ưm, ừm. Ừm, cái mục tiêu của bạn kể ra thì nó cũng rất là cụ thể và nó cũng khá là tương đồng với rất là nhiều người khác hiện tại, đúng không? Làm sao để có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc này? Làm sao để có thể duy trì được sức khỏe thật là tốt và vẫn có thể đảm bảo được những cái mục tiêu tài chính nữa? Đúng là cái sức khỏe nó rất là quan trọng, nếu như mà mình không thể nào mà duy trì được sức khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái kế hoạch tài chính và những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta ha. Vậy thì cái mục tiêu của bạn nó đang rất là rõ ràng rồi, chắc chắn là mình sẽ tìm ra cách để mà có thể duy trì được cái mục tiêu đấy thật là tốt ha. Thế thì, ừm, ừm, hiện tại thì mình muốn hỏi là, ờ, ngày trước thì chắc là bạn cũng duy trì tập thể dục một thời gian rồi ha, thì bạn thường là đi đến phòng tập gym hay là bạn tự đi chạy bộ, hay là bạn tập những cái môn thể thao tại nhà vậy?
Ừm. Nó rất là quan trọng. Ừm. Ừm, hy vọng là vậy. Ờ, lúc trước thì mình đa số là mình đi tới công viên để mà mình, kiểu như là, ờ, tập những cái bài tập thể dục, ờ, cơ bản thôi với một vài cái dụng cụ mà người ta để sẵn, người ta lắp đặt sẵn ở công viên đồ đó, rồi là mình có thể đi bộ chill, chill ở công viên, rồi là, ờ, mình cũng có vừa kết hợp vừa đi bộ xong rồi vừa nghe nhạc đồ đó. Ừm, thì nó cũng khá là hay, kiểu như là, mình cũng cố gắng để mà nhưng mà gần đây thì, ờ, cái công việc nó bận rộn thì, ờ, mình phải thức đêm nè, ờ, đó, rồi sau đó thì mình không thể nào mình có thể dậy sớm để mà mình đi tới công viên được nữa. Đó, thì đó cũng là ừm, và cái cái giới hạn của mình đó là mình, ờ, ờ, mình nghĩ là mình, ờ, chắc khá là yếu và cơ tay của mình khá là yếu cho nên là đa số thì, à, cái cái phần thể dục của mình á, thì mình chỉ, a, tập một cái vài động tác nhẹ nhàng và đa số là đi bộ hoặc là chạy bộ đồ thôi.
Ưm, ừm. Ừm. Khá là hiệu quả ha. Ừm. Ờ, đồng ý. Ừm, ừm. Ờ, OK, thì nó còn tùy thuộc vào cái, a, ờ, cơ địa của bạn khi mà bạn nói là bản chất là bạn tay bạn yếu nên là bạn không thể nào tập những cái môn ví dụ như là tự nâng tạ tại nhà, đúng không? Đó, và bạn ưu tiên những cái hoạt động mà nó gần gũi với thiên nhiên, ví dụ như là chạy bộ ha, thì mình thấy đấy là những cái hoạt động mà cũng rất là dễ thực hiện và dễ tiếp cận nữa. Những người trẻ ngày nay thì cũng ưu tiên rất là nhiều cho những cái hoạt động chạy bộ, nó có thể đảm bảo được sức khỏe thể chất này, và đồng thời thì cũng có thể giúp thư giãn được, ờ, sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi nữa. OK, hiện tại thì mình đã nắm được những cái thông tin cơ bản về cái tình huống của bạn hiện tại rồi, bây giờ thì mình có một vài lời khuyên cho bạn như sau nha. Ừm, đúng là cái giai đoạn này thì chắc chắn là bạn đang rất là bận rộn với các cái công việc ở, ừm, trên công ty ha, ừm, thay vì là bây giờ dành cố định một cái khoảng thời gian nhất nhất định như là từ 30 phút đến 1 tiếng để mà tập thể dục mỗi ngày á, thì, à, mình nghĩ là bạn có thể chia nhỏ các cái hoạt động ra thành những cái đoạn ngắn và dễ lồng ghép vào các cái hoạt động trong ngày ha. Mình lấy ví dụ là trong các cái giờ giải lao á, ví dụ như là bạn có khoảng 15-20 phút giải lao sau mỗi một, ừm, cái d ừm, ừm, khối lượng công việc nào đó á, thì bạn hãy dành ra 15-20 phút đó để mà tập những cái bài tập đơn giản tại chỗ, hoặc là đi quanh căn tin hoặc là đi quanh những cái khu vực làm việc của mình để mà hít thở cũng như là lấy lại năng lượng ha. Mình có thể gợi ý một vài các cái hoạt động rất là phổ biến thể tự tập tại chỗ, ví dụ như là những cái bài tập giãn cơ đơn giản này, hoặc là bạn có thể thử, ờm, ờ, hít thở, tập thiền, ngày nay thì các bạn trẻ cũng đang hướng tới những cái hoạt động tĩnh tâm từ bên trong đó bạn. Thiền thì có thể giúp cho bạn cải thiện được cái sự tập trung này, hơn nữa thì còn có thể giúp bạn lấy lại được cái hơi thở và, kiểu như là, cảm nhận chính bản thân mình, rồi từ đó thì bạn có thể tái tạo được cái năng lượng cho những cái phiên làm việc tiếp theo. Ngoài ra thì, ờ, á, thì cũng ăn
Ừm. Ừm. OK nè. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. À. Ừm. Nghe hay á! Ừm, nghe hợp lý á ha, kiểu như là, ờ, khi mà công việc nó bí quá thì mình có thể dành cái thời gian suy nghĩ đó, mình vừa đi bộ, mình vừa suy nghĩ luôn thì có thể là ý tưởng nó cũng đến và nó cũng có thể duy trì cho cái cơ thể của mình được, ờ, giải tỏa khỏi cái việc là ngồi quá lâu, đúng hông nè? Ờ, rồi là, ừm, ừm, th ờ, cũng có vài đồng nghiệp của mình có đem thêm một cái vài dụng cụ để mà họ có thể, kiểu như là, ờ, tập tay mấy cái m để mà họ tập cơ tay bóp tay đồ đó, rồi là mấy cái như lăn chân đồ đó, ó thì mình nghĩ là mình cũng có thể, ờ, mua vài cái đó để mà mình thử, a, xem sao, ừm. Ý kiến bạn khá là hay và hợp lý đó ha.
Ừm. <sneezes> Rảnh Ừm, đồng ý. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, hợp lý đó. Ừm. Ừm, hoặc ra thì ngoài ra thì, ờ, đối với dân văn phòng á, những người mà phải ngồi và gắn liền với bàn làm việc, ờ, nhiều giờ á, thì có những cái bài tập giãn cơ á, nó cũng hiệu quả lắm bạn nha. Mình lấy ví dụ như là, ừm, mình có một cái thiết bị để mà giãn cơ chân này, bạn có thể chỉ đơn giản là đứng dựa vào tường thôi, mà trong thời gian đấy thì bạn có thể đeo tai nghe và xem cái điện thoại, nghe một cái bài hát nào đó bạn yêu thích thì cũng đã giúp tập cái phần chân rồi. Hoặc là bạn có thể tập những cái bài giãn cơ đơn giản cho cái phần lưng của mình để cho mình không có bị mỏi khi mà quay trở lại làm việc. Hay là đơn giản là bạn đi lấy nước thôi, bổ sung nước đầy đủ hàng ngày bằng cách là mang theo một cái bình thật là to và trong cái thời gian mà bạn đi rót nước á, thì bạn có thể hỏi han đồng nghiệp và đi bộ quanh văn phòng, ờ, hoặc là đi ra những cái chỗ nào mà có nhiều cây xanh để mà hít thở không khí. Đấy hoàn toàn là những cái bài tập rất là đơn giản và bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày, và ví dụ như là mỗi một lần khoảng 10 phút đến 15 phút thôi, thì mình nghĩ là nó cũng mang lại, à, những cái hiệu quả nhất định rồi đó nha. Bạn thấy là cái cách này nó có thiết thực không?
À. Ồ. Ừm, đúng. Ừm, cách bạn khá là hay và thiết thực đó. Đúng như bạn nói đó, kiểu như là, khi mà làm văn phòng thì mình cứ bị ngồi ì một chỗ thôi, tại vì mình bị, ờ, cuốn theo cái cái cái vòng xoay công việc á, kiểu như là mình phải cố gắng giải quyết, ờ, cái công việc này xong đã rồi mình muốn đi đâu đi đó. Cứ thế mình cứ ngồi ì luôn, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình có thể vừa kết hợp cái việc v vận động này, ờ, vừa đi lại trong công ty để hỏi thăm đồng nghiệp, ờ, cũng hay á ha, rồi là đi họp các kiểu thì trong giờ nghỉ mình có thể tập những bài tập giãn cơ như bạn chia sẻ đó, thì nó cũng khá là hay nha, chắc để mình rủ đồng nghiệp của mình thử xem.
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi đó. Ừm, ngoài ra đó nha Ừm, ngoài ra thì, ờ, cũng cũng không thể phủ nhận được cái tính cần thiết khi mà bạn cần phải tham gia những cái bộ môn bài tập, ờ, quan trọng, ừm, ph ừm, ở ngoài tự nhiên nữa. Thì cuối tuần bạn có thể dành ra khoảng, à, 30 phút, ừm, trong một cái thời gian rảnh nào đó cuối tuần để mà chạy bộ, thì mình nghĩ là bạn vẫn nên duy trì cái hoạt động đấy, dù là cái mức độ thường xuyên đấy nó thấp hơn, nhưng mà mình vẫn nên duy trì để mà có thể gắn kết được với thiên nhiên này, tái tạo năng lượng sau một tuần làm việc và có thể bắt đầu một cái tuần mới với nhiều năng lượng hơn với những cái bài tập mà vào cuối tuần một cách đều đặn, thì mình nghĩ là dù là không thể thường xuyên như trước, nhưng mà mình vẫn nên duy trì những cái hoạt động đấy nữa nhá.
Ừm, đúng rồi, những hoạt động đó thì mình nghĩ, a, nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chắc là mình cũng có thể sắp xếp được vào cuối tuần đó, mình có thể chắc là rủ đồng nghiệp rồi là bạn bè để mà vừa đi dạo vừa nói chuyện thay vì là, ờ, ngồi trong quán cà phê thì mình có thể rủ bạn bè đi tham gia những hoạt đó cùng mình luôn ha. Ừm, những lời khuyên của bạn rất là hay và ý nghĩa đó nha, cảm bạn rất nhiều.
Ừm, OK. Ờ, chúc cho bạn thành công với những cái mẹo của mình nha!
Ừm, tạm biệt bạn.